У меня такая проблема, что я уже довольно долго страдаю, не могу отпустить человека после расставания. Ну, мысленно не могу отпустить, естественно. А, и я думала, что у меня это пройдёт быстрее, потому что, а, ну, человек поступил на самом деле некрасиво, и, в принципе, держаться за него смысла
М.
как я уже понимаю, смысла нет. Но просто случилось так расставание, <swallows> что он мне дал надежду. Ам, в общем, история такова, что он живёт, а, за границей. Он переехал, а, и мы изначально договорились вести отношения на расстоянии. А, но он как, а, начал пропадать, хотя пообещал мне, что приедет через несколько месяцев, и мы проведём, а, время вместе. Но <grunts> в итоге он уехал и спустя месяц просто начал меня игнорировать, и так оно, в принципе, сошло на нет. Но вот эта фраза, что я приеду, и мы проведём, а, все 3 месяца, что я буду тут вместе, они как меня до сих пор не отпускают.
Мгм. Мгм. М. Мгм, мгм. Да, эт м, д я тебе очень сочувствую. Конечно, это очень неприятно. А, представляю, как ты себя после этого чувствуешь. А, и, э, скажи, пожалуйста, ты хочешь, а, выговориться, как-то проговорить эту ситуацию, а, ж что бы ты хотела, а, сейчас по этому поводу сделать, как пау как пообщаться по этому поводу ты бы хотела?
Мгм. Й Э, я бы хотела выговориться, и может быть, а, после этого ты могла бы мне к дать какие-то советы по поводу, а, то ли как отвлечься, то ли как, а, окончательно отпустить, э, мысль на этого человека.
Мгм, мгм. Конечно, конечно. А, вы долго встречались?
А, 1,5 года. Вот до того, как он уехал, м. 1,5 года, да.
М. 1,5 года. Это, ну, это довольно такое долгое время. А, и у вас были хорошие отношения?
Да, были хорошие, и вот это, наверно, меня больше всего и, а, сбило, а, с толку это то, что, а, вот он на меня смотрел влюбо влюблёнными глазами. А пока он был тут, он искал там каждые свободные минуты, чтоб ко мне приехать. Ам, были и цветы, и ухаживания, а, поэтому, как, контраст, вот, как он уехал, был для меня очень жёсткий, и плюс вот эта вот надежда, ну, когда он говорил, что вот я вернусь через несколько месяцев и проведём лето вместе. Ам, у меня к в голове не укладывается, что настолько всё резко изменилось за месяц, пока его не было рядом со мной. Тут бы тут была такая любовь. <laughs>
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. То есть, э, вот вся эта ситуация, то, как у вас отношения проходили, а потом вдруг такой некрасивый поступок, которому ты, в принципе, не можешь найти объяснения. А, а, поскольку, если б отношения длились долгое время, всё было хорошо, а, была влюбленность, а, и тут так так вот за месяц человек так поступает с тобой. Вот ты уже, вот, сказала до этого, да, что тебя вот именно вот не отпускает эта фраза, что вы проведёте время вместе, и вы договорились уже. И вот что тебя больше всего ранит? Вот, э, как он поступил? Или то, что ты не можешь найти, вот, объяснение, что ли, такому пат поступку? Или ты ищешь как какие-то причины в себе, а? Что ты вот по этому поводу испытываешь?
Мгм. Именно так. Н-да. А, м, больше всего меня ранит- это то, что, а, 1,5 года мы разговаривали абсолютно обо всём, могли поделиться друг другу вообще на любые темы. И он уезжает, и просто пропадает через месяц, то есть у него даже не хватает уважения ко мне, чтобы просто честно сказать, что там или прошла любовь, или я встретил кого-то другого, или просто я понял, что нет таких сильных чувств, чтобы делать это на расстоянии. Вот это отсутствие просто прямолинейности и правды, а, а п выбор просто меня начать игнорировать- для меня это, во-первых, детский сад, во-вторых, какие-то разрушенные, а, иллюзии по поводу каков этот человек. Потому что я думала, что это такой честный, ответственный, а, мужчина, а он показал себя как трус, который даже не может мне сказать правду по телефону, да или хотя бы в сообщении, фь неважно, что на самом деле. А просто выбрал меня ну, чуть ли не з ну, он не заблокировал меня, но по факту то же самое, на сообщения он не отвечает.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Слушай, это, действительно, очень тяжело, это, действительно, очень, а, неприятно, когда человек так начинает относиться действительно некрасиво, а, при этом при всём ты ничего такого не сделала, а, чтобы у человека вдруг резко так поменялось отношение. И ты абсолютно права. Честность, честность- это одно из самых базовых вещей, на которых, а, держатся отношения, а, на которых держится такая вот близость, а, двух людей. А, помимо какой-то другой близости, вот именно вот эта вот какая-то, да, а, душевная близость, она держится на честности. И ты абсолютно заслуживаешь честного отношения, просто даже как бы это не было больно, как бы это не было неприятно, но ты абсолютно заслуживаешь честности, чтобы тебе просто сказали и, м, не сбивали тебя с толку. И я представляю, насколько ты, в принципе вот, разочаровалась в человеке, да, ты чувству ты чувствуешь себя обманутой в ф в этом плане, да? Мгм.
Вот в том-то и дело, да. Мгм. Естественно. Спасибо. Да. Вот разочарование, обман и наверно, сначала это была грусть, но эта грусть как-то переросла в злость, и на человека, и на саму себя. Ам. Потому что я поверила вот этим вот обещаниям, э, на будущее. Там никто не обещал жениться, естественно, но элементарное обещание: "Вот я приеду, и мы обязательно проведём это время вместе, я так буду безумно за тобой скучать, мы же будем созваниваться как минимум раз в неделю". Как бы это всё исходило от него, не от меня.
Мгм.
Поэтому за месяц так быстро переобуться меня это очень злит, и мне эта злость как мешает сдвинуться с места. Как бы всё равно я его ну, всё ещё у меня есть к нему чувства. А, но вот эта обида и разочарование, э, как сидят во мне такой тёмной тучей.
Мгм. М мгм мгм. То есть у тебя такое довольно тяжёлое эмоциональное состояние после этого. Э, ты знаешь, э дело в том, что когда происходит такая утрата, потому что это всё же утрата, да, утрата отношений, в данном случае утрата доверия и так далее. А, мы все проходим через какие-то стадии выражения эмоций. И, э, э, на самом деле очень хорошо, что вот ты как бы признаешь: "Да, я злюсь". А, хорошо, что ты не, а, заморозила в себе эмоции, а, и у тебя будет ещё несколько стадий впереди, чтобы прожить вот эту и утрату, и разочарование. И ты большая молодец, что ты проживаешь эти эмоции. Это их нужно выпустить. А если у тебя есть какие-то способы выпуска эмоций, да, через что-то, то, а, пожалуйста, выпускай. И у тебя ещё впереди есть несколько стадий, чтобы это пройти. Ам, и м, а, помни, что это абсолютно не твоя вина. А, да, вы вместе были в отношениях, но человек сказал одно, а сделал другое. И в этом ты совершенно никак не виновата. И, ам, я очень надеюсь, что ты впоследствии не потеряешь доверие к людям. Потому что это только один такой, как бы, эпизод, который произошёл в твоей жизни, хоть это было достаточно долгое время, да, 1,5 года, ам, но, м, я очень надеюсь, что у тебя получится дальше, как бы, работать над тем, чтобы восстанавливать доверие.
Да. <clears throat> Мгм. Мгм. М, спасибо. Мгм. Конечно, да. Ну да, ты права. Да, я думаю, что у меня это получится в плане доверия. И у меня нет такого, что я там потеряла веру в мужчин. Но вот конкретно, в да, но вот конкретно в этом случае, как думаешь, есть смысл написать ему 1 последний раз, просто спросить, там: "Ты можешь мне сказать правду?" Или
Мгм. Мгм, это очень хорошо.
Просто я думаю, что если вдруг он мне на это не ответит, то я буду щу чувствовать себя ущербной, поэтому, как ты думаешь, есть смысл вообще пытаться?
А есть смысл делать то, что ты действительно чувствуешь, а, что, м, как ты хочешь поступить, а, если, м, ты чувствуешь, что это поможет прояснить тебе, а, к какие-то, да, расставить, а, точки над "и" и э, прояснить какие-то вещи, а, то, конечно, поступай так, как ты чувствуешь. И, ам ам, тут нету чего-то вот правильного или неправильного. Главное, м, защищать себя, да, защищать себя, а, в том плане, что не не вредить, э, своей психике. А, и, э, для тебя это будет как закрытие какого-то, да, гештальта, потому что, м, тебе нужно объяснение, и ты, ам, достойна этого объяснения. Ам, а, поскольку ты ч этого человека знаешь, может быть, как-то поставить вот так вот фразу, если ты решишься написать, что: "А, ты знаешь, э, у м после всего, что произошло, много хорошего и, э, и разного, а, я имею право знать правду". Ам, и, я а. П п побо м, это имеет смысл, конечно же, попросить какого-то объяснения честного. Ну, а если уже человек не ответит, ты сделала всё, что могла со своей стороны, чтобы ты могла наконец выдохнуть и уже пойти дальше, и уже действительно до конца начать работать над тем, чтобы полностью это отпустить и оставить это в прошлом.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, я поняла, о чём ты. Да, именно так. Мгм. Мгм. Н-да, всё, что от меня зависело. О, но, на самом делех ты мне сейчас дала очень хороший совет с такой другой вот, а, со взгляда со стороны, потому что я думаю, действительно ему напишу, просто без агрессии, и, а, попрошу ему в рассказать причину. А если ни он на это не ответит, то действительно для меня будет проще закрыть вот этот гештальт, просто зная, что я сделала всё, что было возможно с моей стороны. Поэтому спасибо, что ты для меня это подчеркнула.
Мгм. Конечно, держись, у тебя всё получится.